Bạn ơi, ờm, ờ, ừm, quê món ăn quê hương ấy, thì đối với vấn đề đấy ấy, thì bạn có cái món ăn nào ấy, mà, kiểu, ờ, ờ, bạn cảm thấy là ấn tượng ấy, ừm, và nhớ rõ nhất, ừm, không?
Ừm, thực sự thì, à, đối với bản thân mình thì một người khá là yêu ẩm thực ấy, thì, ờ, mình nghĩ là có khá nhiều món để mà gợi nhớ quê hương ấy. Tại vì ở nơi mà mình từng sinh ra ấy, thì nó sẽ có có nó khá nhiều món ấy, thì không biết là bạn, ví dụ như, kiểu, bạn sẽ hỏi về cái món như kiểu là món mặn, hay nà món bánh, hay nà, ờ, một cái món nào đấy?
Ừm. Ừm, thì mình muốn hỏi là nó món nào cũng được, nhưng mà nó là cái mà khiến bạn, kiểu, gợi nhớ về quê hương nhất ấy.
Ừm. Nếu mà gợi nhớ về quê hương nhất á thì, ờ, mình nghĩ là những cái, a, đặc sản Tây Bắc. Tại vì là mình là một người con của Tây Bắc, nên thành ra là, ờ, mình nghĩ là có những cái đặc sản, ví dụ như, kiểu, của tức là không không phải là không nhà mình không làm được, nhưng mà ý là của người đồng bào người ta làm ấy. Thì, à, mình thấy là có rất nhiều món, ví dụ như kiểu là cái, a mình nghĩ là mình mình nghĩ về mấy cái món, như kiểu là ừ, nhớ nhất, nhớ nhất thì sẽ là món, a, thịt, ờ, thịt trâu sấy, thịt trâu, a, gác bếp.
À! Nhớ nhất nhá. À, à, thịt trâu gác bếp, nghe hấp dẫn nhỉ? Thế thì cái món đấy là, ừm, nó có gắn cái kỷ niệm nào của bạn không?
Ừm. Ừm. Mình nghĩ là tức là tại vì là cái món đấy thường thì người ta sẽ làm vào những cái dịp mùa đông, và sẽ sử dụng trong cái dịp Tết ấy, nên là thành ra là nó nó gắn liền với, kiểu là, cái dịp mà dịp Tết mà mình gia đình quây quần ấy.
Ừm. À, thế là mỗi lần mà, ờ, nhìn thấy cái món đấy là bạn sẽ nghĩ đến những cái ngày Tết, đúng không? Rồi thì, ừm, sự quây quần, ấm áp gia đình, đúng không?
Ừm, mình nghĩ là như vậy. Tại vì nó thường sử dụng vào dịp Tết, mà rõ ràng là tức là ví dụ, như kiểu là, ngồi một người ấy thì, ờ, dùng cái món đấy thì nó sẽ hơi nó hơi chán một xíu. Nhưng mà ví dụ, kiểu, đông người, xong ngồi nhâm nhi này thì mình thấy là nó cũng khá là hợp. Ừm.
Ờ. Kiểu, lai rai ấy hả? Ừm. Thú vị đấy. Thế thì cái món đấy bạn, ừm, ngoài cái việc là nó gợi nhớ đến cái, ưm, cái không khí gia đình Tết ấy, thì, ờ, có cái s có cái yếu tố nào của nó để khiến bạn, ừm, cảm thấy là bị, à, ấn tượng không? Như kiểu là về hương vị này, hay là cách chế biến ấy?
Ờ, mình nghĩ là nó sẽ có nhiều thứ đặc biệt ấy, tại vì là từ cái cái cái, a, nguyên niệu làm cho nó đã đặc biệt rồi, tức là nó nó không phổ biến ấy, nó không phổ biến về cái, như kiểu là, cái thịt, ờ, thịt trâu chẳng hạn ấy. Thì, ờ, không phải là tỉnh thành nào người ta cũng sẽ dùng cái cái cái cái loại thịt đấy. Với cả là nó nó sẽ khá là hạn chế, tại vì có thể là tại vì số lượng của của con trâu thì rõ ràng nó sẽ ít hơn so với những cái loại, ờ, loại động vật khác, ừm, nên là thành ra là nó nó ít người, ờ, làm. Và cái gia vị làm ra nó thì mình nghĩ là nó khá là đặc biệt, với cả là c cái, ơ ừm, cái gia vị, ví dụ như, kiểu là, nó sẽ thường người ta sẽ ướp mới hạt, à, mắc khén này, hạt dổi nè, với cả là những cái, a, tức là cái gia vị chủ yếu của Tây Bắc ấy, mới cả là những cái ừm, ừm, mình nghĩ nà đặc trưng chủ yếu của nó thì sẽ là thường là mắc khén và và hạt dổi. Với cả là ngoài ra thì người ta có dùng thêm cả tỏi này, cả gừng này, nhưng mà nó sẽ chỉ là một cái phần phụ thôi, còn cái cái
Ừm, đúng. Còn mặt khác? Ừm. Ví dụ, ví dụ như nào? Ờ. Ờ, thế đặc trưng quá nhỉ? Ừm. Ừm, quan trọng nhất là cái kia. Rồi, mình đã hiểu, thảo nào thảo nào mà nghe đến đấy là nhớ đến quê hương, bởi vì là không phải chừ chỉ từ nguyên liệu thịt trâu, đúng không? Mà kể cả cái gia vị nó cũng là những cái gia vị rất là đặc trưng của cái vùng của bạn. Ừ.
Đúng vậy. Ừm, mình nghĩ là như vậy, tức là nó là một cái, ờ, gia vị nó nó, ờm, nó khá là phổ biến ở cái vùng của mình, và cái, ơ, cái cách dùng của nó cũng khá là đặc biệt nên là mình nghĩ là ừm.
Ừm. Thế Thế bạn có có biết là người ta chế biến cái món đấy như nào không? Nghe gác bếp, ưm, <laughs> nghe nó mình nghe như thế là mình hiểu là chắc là chỉ để trên gác bếp, đúng không? Hay nó còn một cái cách cách nào khác không?
Ờ. Tức là có thể nó sẽ thay đổi từ, ờ, từ xưa đến giờ ấy, tại vì là, tức là, ngày xưa thì như kiểu là mọi người làm và mọi người sẽ khi mà người ta nấu bếp bình thường ấy, thì người ta sẽ để gác trên cái bếp ở trên cao ấy, và, kiểu là, người ta sẽ hong bằng cái, như kiểu là, cái, a, khi mà người ừ, cái khói ấy, người ta đốt thì nó sẽ nóng, cái hơi nóng nó bốc lên ấy. Thì còn nhưng mà ví dụ như kiểu là bây giờ thì kiểu mọi thứ thay đổi này, mọi thứ thời cuộc nó hiện đại hơn hiện đại hơn rồi, thì, ờ, tất nhiên thì cái chuyện như kiểu là nhà người ta sẽ sử dụng như kiểu bếp ga ấy thì nó sẽ không làm được những cái như vậy nữa, mà tức là thường có thể là như kiểu những cái xưởng người ta làm ấy, thì nó sẽ như kiểu c cả một cái dàn sấy ấy. Còn thực sự là rất là ít nhà bây giờ mà người ta sấy thịt kiểu như vậy lắm. Nói chung ừm, đúng rồi. Mà
Ừm. Ừm. Ừ. Khói, đúng không? Ờ. À! Ờ. À! Gác bếp đơn thuần, ừm gác bếp đơn thuần. Thế bạn thấy cái hương vị nó có khác nhau không? Giữa cái gác bếp ngày xưa với cả cái cái thịt, gọi là, công nghiệp bây giờ hơn, đúng không? Trâu gác bếp, ừm.
Ừm. Ừm mình nghĩ là nó nó sẽ có sự khác nhau ấy nó sẽ có sự khác nhau. Ờ, nó sẽ có sự khác nhau vì là, kiểu là, ngày xưa ấy thì khi mà mọi thứ nó chưa phát triển thì mọi người sẽ có nhiều cách để làm cho cái thịt này nó thơm hơn. Ví dụ như, kiểu là, người ta khi mà người ta đốt bếp ấy, thì, ờ, người ta sẽ dùng kèm theo cả cái bã mía nữa. Cái cái cái, a, cái bã mía, ví dụ như kiểu là cái mà khi mà bạn uống nước mía ấy thì nó sẽ có cái bã ấy, đúng không? Thì cái bã đấy khi mà nó đốt ấy thì nó sẽ có những cái mùi thơm này, nó và cái khi mà đốt ở bên dưới thì nó sẽ thơm lên ừm, nó sẽ thơm lên cái thịt đấy. Thì đấy cũng là một mình nghĩ là đấy là một cái cách đặc biệt mà, kiểu, ờ, ừm, nó khi mà rõ ràng là khi mà người ta làm dàn sấy nhiều ấy thì cái cái đấy nó sẽ khó mà tại vì làm sao mà dùng được cho một cái số lượng lớn như vậy. Còn khi mà ngày xưa nếu mà nhà chỉ đốt bếp bình thường gọi là hun một ít thôi thì mình nghĩ là nó thoải mái, nó có thể làm được cái cái như vậy. Ừm.
Ví dụ? Ồ, lạ nha! Ờ, đúng. Ừm, ngửi thấy rồi đấy. Ừm. Hay, hay! Ừm. Đúng. Ừm. Ừm, đúng, đúng. Ừm, cái đấy hay đấy! Thế là chứng tỏ là nghe câu chuyện là có thể bạn là một người quan sát rất là rất là kỹ, đúng không? Về cái món mà bạn yêu thích ấy là bạn quan sát, bạn biết rõ được là cái sự khác biệt, à, giữa cái cái cái món đấy, ừm, cách chế biến ngày xưa s ừm, so với thời nay về sự khác biệt về hương vị luôn. Chắc là bạn cũng đã từng thử làm bao giờ chưa? Bạn thử làm nó bao giờ chưa?
Ừm. Ừm, mình nghĩ là À, thử làm thì mình chưa ha. Tức là mình chỉ nhìn, ờ, nhìn người khác làm thôi, tức là mình cũng đã từng thấy thôi chứ còn mình cũng tại vì thật ra thì mình không có nhiều thời gian để mà có thể làm cái đấy được, nên là thành ra là, ờ nhưng mà quan sát cái đấy thì mình thấy là nó cũng khá là thú vị, tại vì là thật sự nó là một cái nét, ơ, mình nghĩ nó là một cái nét văn hóa và là một cái, ờ, truyền thống và khá là, kiểu là, muốn mọi người biết đến khi mà nhắc tới nó và là sẽ nghĩ đến Tây Bắc, mình nghĩ là như vậy.
Ưm, ờ. Ờ. Ờ. Ừm, thú vị mà. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, đến quê hương, đúng không? Ừm, thế đến bây giờ ấy thì bạn còn được ăn cái món đấy nhiều không?
Ừm. Cái bây giờ thì mình vẫn được ăn nhưng mà tức là thường ấy, cái món đấy mình mình vừa có nói với bạn ấy thì là, ừm, người ta sẽ thường sử dụng trong cái d dịp Tết, tại vì thật ra ấy, khi mà làm cái món này ấy thì nó sẽ phải treo sấy gác bếp ấy. Thì nếu mà nếu mà không làm công nghiệp chẳng hạn á thì nó sẽ, ưm, theo kiểu là nó sẽ cần phải ở mùa đông, tại vì là khi mà người ta đốt bếp ấy, thì cái nhiệt nó bốc lên, đúng không? Còn nếu người ta không đốt bếp thì nó sẽ được bảo quản bởi cái không khí lạnh thì nó mới có thể giữ được ở trong bếp. Còn nếu mà khi mà mùa hè ấy, nếu mà mình, ờ, mình đun bếp xong rồi xong mình nghỉ, mình không mình không đốt ấy, thì nó sẽ bị, kiểu, cái nó bị nóng ấy nên là thành ra nó sẽ bị ôi, nó sẽ bị thiu. Ừm.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừ. À. Ừ. Hợp lý. Ôi. Ừ. Ừm. Hay nhỉ, thì đúng đùng cái việc chế biến, nghe bạn kể thấy là mình càng thấy rõ cái sự đặc trưng của cái món trâu gác bếp này hơn. Nên là không phải là chỉ vì là thịt trâu với cả gia vị nữa, mà ngay cả là cách chế biến ấy nó cũng phải là đúng cái vùng đấy, đúng hông? Nó có cái thời tiết như thế thì nó mới có thể là phù hợp để làm ra cái cái cái món trâu gác bếp đấy. Ưm. Ừm, thứ hai, tức là cả cái quá trình chế biến của nó cũng cũng mang cái nét đặc trưng của cái vùng đất của bạn. Thế là bạn có vẻ rất
Ừm, mình nghĩ là như vậy, tức là nó, a, nó nó sẽ khá là độc đáo tại vì là, kiểu, ờ, nó nó rất nhiều gia vị, nó rất nhiều gia vị và nó, a, ừm, kiểu, tức là chỉ vào làm vào mùa đông này và kèm theo là cái cách nhá, đôi khi tức là cái cách mà người ta sấy xong nhá. Ờ, và sau khi mà người ta để mà sử dụng ấy thì nó cũng có nhiều cái nét độc đáo, ví dụ, như kiểu là, khi mà người v người dân tộc người ta dùng ấy, thì người ta sẽ, a, ví dụ như cái cái thịt đấy không, không không phải người ta ăn sống mà người ta sẽ, a, lấy ra người ta khi mà người ta sấy khô xong rồi nha, sấy sấy nó thành phẩm rồi ha, thì người ta sẽ vùi trong tro bếp, tức là người ta đốt cái bếp ấy thì người ta sẽ vùi cái thịt ở trong cái tro. Thì, ờ, cái cái tro ấy thì bạn nghĩ là nó có thể nó không sạch, nhưng mà thật ra thì cái tro nó nó nó khá là sạch tại vì người ta đốt bằng người ta đun bằng cái củi sạch ấy. Thì, ờ, cái việc mà nó vùi ở trong cái tro ấy thì nó sẽ giữ được cái độ ẩm của cái thịt đấy, nó giữ được cái độ ẩm và nó tức là
Ừm. Ừm. Ừm. Ăn sống à? Ờ. <chuckles> Ờ. À. Ừ. Ừm. Ừm. Ưm, nhưng mà sau đấy thì làm thế nào để lại bỏ đi để không ăn phải tro?
À, thì tất nhiên là mình, ờ, phủi rạch nó đi rồi. Mình tức là thì ừ. Thì thì thật ra thật ra thì cái vấn đề ấy ,vấn đề nằm ở chỗ là cái cái tro bếp ấy, thì nó không phải là một cái gì đấy nó bẩn tại vì là ngày xưa nhá, khi mà mình chưa tức là khi mà các cụ chưa sản xuất ra muối ấy, thì chính nhờ cái tro của cái cây, ơ, nó là cái cây, ơ, cây cây cây cây cỏ xước ấy, thì khi mà các cụ đốt cái cây cỏ xước ấy, cái tro đấy nó sẽ là cái muối, người ta sẽ làm ra cái muối khi mà người ta chưa có muối biển ấy. Thì đó, nó nên là thành ra là, ừm, nếu mà nghĩ theo một cái hướng tích cực ấy thì cái tro bếp thì nó cũng cũng sạch thôi, nhưng mà tất nhiên là khi mà bây giờ ừm.
Làm thế nào để cho phủi thôi ấy hả? Tức là không có cách nào khác, ưm, nó kỹ thuật hơn. Ừm. Ờ. Ừ. Ờ. Ờ. Chắc mình phải update thêm về kiến thức, ơ, hóa học, sinh học để mà hiểu hơn về cái vấn đề này. Thế thôi mình che nghe chia sẻ thế là mình hiểu vấn đề rồi. Ừm.
Ừm. Ừ, ừ. Nhưng mà tức là bây giờ thì mọi thứ nó hiện đại hơn rồi thì cái việc mà, như kiểu là, có thể tùy từng nhà của người ta. Nếu mà người ta thích theo cái kiểu là người ta vùi trong tro bếp, tức là cái tro nóng nha, tức là người ta vẫn đang đun nóng ấy, thì tức là bên bên trên người ta bên trên người ta đun còn bên dưới người ta sẽ sẽ để cái thịt, ừm, tức là người ta vùi cái thịt trâu dưới cái cái tro nóng đấy ấy, thì nó sẽ mềm cái thịt đấy ra và tức là nó sẽ v vẫn giữ được cái độ ẩm của thịt đấy. Còn nếu mà bây giờ, như kiểu là, mọi thứ nó hiện đại hơn ấy thì, ừm, mọi người sẽ có thể là dùng cái nồi chiên không dầu, hoặc là, như kiểu, nồi hấp ấy, thì, ờ, mình có thể là ừm, tức là cái cách dùng đơn giản lắm, tức là sau khi mà mình, à, ừm tức là cái đầu tiên thì khi mà bảo quản ấy thì mọi người sẽ thường để trong cái tủ đông để mà bảo quản được lâu hơn này. Sau khi mà người ta bỏ ra ấy thì cái thịt nó nó cứng đơ, đúng không? Thì mọi người sẽ có thể là trả tức là ừm, rửa qua nó một lần nước để cho nó ẩm đã, xong đến khi mà nó ẩm xong thì mọi người có thể hấp nó ở trong cái nồi cơm này hoặc là hấp nó trong cái nồi nồi hấp bình thường thì nó sẽ mềm ra. Ừm.
Ừm. À, nóng. Rồi. Ừm, ừm. Ừm. À. Ừm. Ừ. Ờ. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Cho mềm ra. Ừm. Thế thì cái món đấy nhá, ờ, mình mình thì mình thường thấy là người ta sẽ đi mà đi tặng, a, cho người ta cho vào trong cái túi, gọi là, hút chân không ấy. Thì, ờ, khi mà, ừm, chẳng hạn như ở địa phương bạn ấy thì người ta thưởng thức cái món đấy là người ta sẽ, ưm, sau khi mà mở chân không ra chẳng hạn thì người ta sẽ ăn trực tiếp luôn, xé ra ăn, hay là người ta còn có những cách chế biến nào khác không để mà tạo ra thành những cái món biến tấu đi hông cho cái món đấy?
Ừm. Tất tất nhiên ấy, tất nhiên là sau khi mà hút chân không ấy thì sẽ không có ai ăn luôn, tại vì là lúc đấy nó cứng đơ mà với cả là nó nó chưa thể dùng ngay được thì tức là khi mà mình, à, mình phải hấp nó lên thì nó mới mềm. Khi mà nó mềm cái thịt đấy ra ấy thì tức là mình sẽ không, kiểu là, thái, cái đấy mình không hoàn toàn thái nha, mà mình sẽ, ưm, dùng cái, như kiểu là, cái chày hoặc cái, ơ, cái dao gì đấy thì mình sẽ đập cái cái miếng thì đấy, tức là không mình mình đập cái đấy ra nha. Thì cái cái miếng thịt nó sẽ trở lên nó bong hơn, nó giống như kiểu là mình, à, mình nướng mực ấy, mình nướng mực thì tức là cũng người ta cũng, ơ, sẽ dùng cái chày để người ta đặt cho cái mực mềm ra, xong rồi người ta xé. Ừ, thì tương tự như vậy thì cái, a, cái việc như kiểu cái thịt trâu đấy mình mềm rồi thì mình sẽ lấy cái tức là phải ngay khi mà nó nó còn đang nóng, nó còn đang mềm ấy thì mình sẽ dùng cái chày mà mình
Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Dằm. Ừm. Ờ. Ừm. Ồ! Ờ, ờ, ờ. Ừm, mấy cái đấy. Ừm, hiểu. Ừm, ừm, ừm, dằm luôn.
thì nó sẽ bong ra và nó sẽ rất là xé và tức là mình sẽ xé theo cái thớ của cái thịt đấy ấy. Thì mình, ừm, mọi đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chính xác, thì ờ ừm.
Ừm. Ừm. Sau đấy là ăn thôi, đúng không? Ăn trực tiếp luôn, không cần phải chế biến gì khác. Ơ, thế y y hỏi là có cái cách chế biến nào khác ngoài cái việc, ừm, đấy, ừm, ăn như thế không? Hay là kiểu như người ta có xào lên không? Hay là người ta có, ưm, có, ưm, chế biến, ưm, thêm với cái rau nọ rau kia không? Đấy. Có không?
Thì thật ra thì nếu mà nói, như kiểu là, đặt cái món mà đặc biệt của quê hương mà nếu mà đồ đồ đồ đồ sấy đấy, thì tức là cái, a, có thể là mình nói đến cái thịt treo gác bếp ấy, thì nó cái thịt treo gác bếp nhá, nó là ví dụ, như kiểu là, thịt lợn ấy, thì nó sẽ, a nó có thể là sau khi mà người ta, ưm, rửa đi và người ta có thể là xào với cả là, ờ, lá tỏi ấy. Thì cái đấy nó cũng nó nó nó cũng sẽ gần gần giống với cả thịt trâu sấy, nhưng mà cái thịt trâu sấy thì thường người ta sẽ một là người ta ăn luôn, hai là người ta có thể là bóp gỏi cũng được, tức là bóp theo kiểu, ờ, trộn trộn, gọi là, trộn gỏi ấy thì cũng nói chung là cũng có kiểu như vậy, tức là người ta sẽ, ưm, xé nhỏ nó ra xong rồi trộn ấy.
Ừm. <laughs> Ờ. Ừ. Gỏi à? Ồ. Hay đấy. Ừm. Với với những cái loại rau gì hông, hay là với cái, ưm, nguyên liệu gì khác không? Bạn có biết hông?
Ừm, cái đấy thì, ờ, thực ra thì mình cũng không nhớ lắm nhưng mà hình như là ừ, nhưng nhưng mà nhưng mà nó nó nói chung là nó cũng khá là cấn. Thì, ờ, thì thật ra thì nếu mà ví dụ như, kiểu là, muốn biến tấm biến tấm món khác ấy, thì có thể là như kiểu, ờ, thịt treo ấy, thịt thịt, ờ, thịt treo gác bếp ấy, thì là cái thịt mà mà như kiểu là, cái sau khi treo xong ấy thì nó sẽ dùng để xào, để nấu ấy. Thì cái món đấy món đấy cũng cũng rất là ngon, món đấy cũng khá là đặc sắc mà khi mà thường ừm, nó cũng ừ, trâu gác bếp, còn kia thì nó sẽ là heo và nó, ơ tức là nó nó sẽ thường là người ta sẽ dùng những cái loại thịt mà nó, kiểu là, mỡ nhiều hơn ấy. Và cái cái thịt đấy khi mà nó treo lên thì cái mỡ nó nó không còn cái màu trắng đục nữa mà nó sẽ chuyển sang thành cái màu trắng trong ấy. Thì lúc đấy cái cái thịt đấy nó mới thành, gọi là, thành phẩm và nó mới có thể, gọi là-là, ờ, nói chung là ngon nhất. Ừm.
Ờ, ờ, nhưng mà nó ngon, đúng không? Với là <laughs> Ờ, ờ. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, nhưng mà nó là treo, đúng không? Còn đây là trâu gác bếp thì nó nó khác, đấy. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm. Yeah, òa, mình hiểu rồi. Hay, nhưng mà bạn mô tả chi tiết thật, chứng tỏ là bạn bạn có khả năng quan sát cực kỳ tốt luôn. Nó chi tiết một cách, ưm, dã man. <laughs> Ừm.
Ừm. <laughs> Nói chung là có thể là, như kiểu là, mình ờ tại vì đấy là quê hương của mình mà nên thành ra là tức là mình, ờ, từ lúc bé đến giờ nên mình có thể là nhìn nhiều hơn so với người khác, nên mình có thể nắm được, ừm, những cái cơ bản như vậy.
Ờ, ờ. Ừm, ừm. Ừm. Ừ, tại vì một số người thì người ta chỉ để ý đến cái việc là ăn nó ngon như nào thôi ấy. Chứ người ta cũng không để ý nó chế biến như nào? Rồi gia vị như nào? Rồi có sự khác biệt như nào, ờ, trước sau khi làm ấy. Ừm. Nói chung là hôm nay nói chuyện với bạn là cảm giác như, kiểu là, đang được, ờ, ờ, tham gia một cái tour, gọi là, gi gi giới thiệu ẩm thực trâu gác bếp ấy. <laughs> Đấy.
Ừm. Ừm. <chuckles> Thì, à, thật sự thì, ờ, kiểu là, ẩm thực ở quê hương mình thì rất là phát triển, tại vì nó có rất nhiều món đặc thù của nhiều người tức là từ nhiều dân tộc khác nhau ấy. Tức là mỗi một cái dân tộc thì người ta sẽ có một cái nét đặc thù riêng từ những cái loại món bánh này cho đến những cái món mặn, từ những cái loại thịt, ờ, thịt treo, thịt gác bếp này hay thịt trâu sấy này, với cả là, ờ, đôi khi nó có những cái, gọi là, lạc xưởng nè, thì nó cũng cái lạc xưởng ấy của ngoài kia thì nó cũng rất là khác so với cái lạc xưởng ở trong Nam. Ừm, nên nà thật sự thì, ờ, nếu mà có một cái cơ hội nào đấy thì bạn có thể là thử trải nghiệm những cái, ờ, món mà ẩm thực đặc biệt ở ở Tây Bắc, nó mình nghĩ là nó sẽ cho bạn những cái trải nghiệm nó nó khó quên. Thật sự là như vậy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Lạp xưởng Tây Bắc. Ờ. Ừm. Ờ. Ờ, mình nghe thấy bạn nói trâu gác bếp mình đã nuốt nước miếng rồi, nên chắc là cái nếu mà được thưởng thức thêm những món khác nữa thì nó quá tuyệt vời. Đấy, thế chắc phải hẹn hôm nào đấy, ơ, có dịp, ờ, sẽ nói tiếp với bạn về cái vấn đề này, để được khám phá nhiều món hơn, nhá.
Ờ, cảm ơn bạn, những câu hỏi của bạn rất là thú vị. Ừm.
Ờ.